Also, ich, äh, mag zum Beispiel das Loews in Lake was Las Vegas sehr gerne. Das ist jetzt vielleicht nicht die superoberste Klasse, aber was mir damals dort so imponiert hat, die hatten ein Sushirestaurant mit einem der besten japanischen Sushi-Chefs der Welt, der das dort führte. Äh, das war, also, was ganz Besonderes und da zu essen, also, das war so was von speziell. Das war, also, wie Sushi in Japan und nicht wie hier so so nachgemacht und auch, was du da gelernt hast und, äh also, ganz toll. Äh, ich hatte Glück, ich musste das nicht bezahlen. Ich war ja da als Einkäufer.
Mhm. Ja. Weil? Mhm. Aber teuer, ha? Oh,. Achso.
Äh, und dementsprechend dann auch das, äh, Lox Hotel in, äh, Los Angeles, fand ich sehr imposant. Äh, das war so 'n bisschen moderner also, Los Angeles hat sowieso 'n ganz tollen Hotelmarkt, muss ich sagen. Da gibt es super Hotels. Da also, wenn jemand in gutes Hotel wäre ich bin mir sicher, dass wenn du jetzt zum Beispiel nach Maui oder so gingst oder solche da gibt's noch ganz andere Geschichten. Ähm, ich mag auch gerne die europäischen Hotels in Rom zum Beispiel oder Paris, so diese ganz alteingesessenen Läden. Äh, eins kommt mir dabei in Sinne, äh, das Hotel Drei König, Trois Rois in Basel. Da ging schon Napoleon und Josephine ein und aus.
Habe ich es habe ich Ja. Mhm. Ja. Sag bloß.
Äh, auch hier, äh also, in Amerika gibt's wirklich ausgesprochen tolle Hotels. Und es kommt auch 'n bisschen drauf an, willst du mehr so 60er Jahre oder dies oder jenes? Ich müsste jetzt da echt in meinem Gehirn kramen, äh, wie die alle hießen, aber wenn ich das nachgucke, dann fällt mir das wieder ein. Es gibt zum Beispiel eins in Los Angeles, da ist schon Marilyn abgestiegen.
Ja. Ja, ja. Ja. Mhm. Ah, the Beverly Hills Hotel?
Genau, genau, ne? Also, solche Dinger finde ich halt superinteressant, ne also, ich mag so was. Würde dir das auch gefallen?
Ja, ja. Ja. Mhm. Okay. Dann muss ich dich aber noch mal Ja, ja, si ja, sicher. Also aber, äh, da muss ich dich noch mal was fragen, okay? Das luxuriöseste Hotel, äh, das wegen dem Luxus zu dir bei dir unvergesslich ist, welches würde ich sagen? W welches würde ich würdest du sagen, wenn du einen Namen nennen müsstest?
Ja?